1 volta a settimana lo facevamo. Sì, sì, sì. Considera che poi
Mh, okay. Sempre appuntamento fisso. <exhales> Ah, bello. Che bello.
Sì, sì, sì, sì, sì. Era tipo il venerdì mattino, il sabato mattina, ecco sì, sì. Guarda, il mio bancone preferito era di sicuro quello della frutta di stagione, perché, poi nei mercati espongono sempre la merce in un modo estremamente armonico, non so come spiegarti. Ehm, e poi c'era anche la possibilità sempre di fare due chiacchierate, infatti con mia nonna ci fermavamo, facevamo due chiacchierate sì, e poi com'è che il venditore faceva per venderti l la la la prugna piuttosto che la pesca, la pera, la mela, ti diceva che era dolcissima, era buonissima, "Puoi fare delle torte meravigliose." Sì, sì, sì. <chuckles>
Sì. Ah, ho capito, ho capito. Mh. Eh. Mh. Okay, ho capi Certo. Assolutamente. Sì, sì. <chuckles> Eh, certo, <chuckles> assolutamen <chuckles> Certo, poi vabbè immagino che andando tutte le settimane comunque foste diventati anche dei clienti abituali, cioè penso che a una certa vi riconoscevano anche insomma i i vari venditori. Vabbè, è bello anche questo aspetto di socializzazione senz'altro insomma nei mercati. Ehm, poi ti volevo chiedere se tu poi, mhmm, magari trasferendoti, cambiando paese o magari anche solo, mhmm, crescendo banalmente, se hai mantenuto questa abitudine.
Sì. Sì, esatto, esatto. Certo. No, <clicks tongue> devo essere sincera assolutamente no, perché comunque, ehm, andare ai mercati è è un dispendio di tempo. E mi rammarico un po' di questa cosa, perché diciamo che i mercati fanno un po' parte di quella che è la nostra tradizione, se la vogliamo chiamare così. Ehm, poi purtroppo anche mia nonna non c'è più e e quindi poi cambia tutto, ehm
Mh. Ho capi Eh, sì. È vero. Eh, sì, in effetti. Mh-mh. Ho capito, hai perso sì un po' lo lo slancio. Beh, poi effettivamente, se poi una persona lavora in settimana e mattina diventa anche complicato oggettivamente. Cioè, proprio da un punto di vista logistico, insomma, m u uno o si assenta dal lavoro per andare al mercato o effettivamente diventa complicato.
Difficile, assolutamente.

Certo, ma adesso poi con questi supermercati, ehm, che sono aperti ventriquattro 24 ore su 24, uno in qualsiasi orario del giorno, della notte può comunque acquistare qualcosa. Mi spiace per chi lavora dentro, ecco, però per chi ha l'urgenza, ha la necessità è sicuramente molto utile, ecco, mhmm.
Ah, vero. Mh-mh. Eh, certo. Mh. Eh, sì, esatto. Cioè, magari sì, dal m mercato da una parte appunto, come hai detto anche tu, ci metti tanto di qua e di là, mentre i grandi supermercati che entri dentro, prendi le tue 2 robe anche alle 9:00 di sera quando ti sei accorta che ti manca quella cosa per cucinare, ehm, effettivamente ha tutta una serie di vantaggi che al mercato manca. E
Certo, c allora, al mercato magari, ehm, sai la freschezza dei prodotti la la vedi la vedi direttamente, la qualità, ecco. Poi, considerando che al mercato noi facciamo anche del bene quando acquistiamo, perché sosteniamo quelli che sono i piccoli produttori locali, ehm, magari anche dei venditori giovani che coltivano in modo sostenibile. Ehm, il miele a me piace acquistarlo al mercato, infatti quando lo finisco sì, spesso e volentieri noi abbiamo un mercato qua vicino eh e vado. Ultimamente, allora ho comprato il miele che mi è piaciuto moltissimo, ehm, ho comprato anche le olive, ho comprato sia le olive nere che le olive verdi, sia quelle giganti che quelle piccoline, perché io faccio le conserve. Mi piace sì. Sì, mi piace marinarle con la salamoia, ehm ma perché il risultato vedi che è totalmente diverso rispetto a quello che acquisti, ecco.
Quello sì. Vero. Ah, certo, assolutamente. Vero. Mh-mh. <clicks tongue> Ah, beh, lì effettivamente. Ah-ah. Mh. Sì. Ah, okay. Mh-mh. Okay. Ah, fatto scorta. <chuckles> Sì, sì, sì. Mhmm, buono. Ah. Cioè, quindi tu, mhmm, percepisci proprio una differenza, anche in termini di qualità del prodotto? Cioè, per quanto la modalità nei supermercati sia più ,appunto, facile, ehm, ed efficace diciamo, però nel prodotto tu senti comunque la differenza. Mh. Ho capito.
Dimm Sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Allora, ehm, le olive, ehm, sono un prodotto che puoi trovare solo al mercato, e soprattutto devi rispettare quella che è la loro stagionalità. Al di là di quella stagionalità non li trovi. Infatti <chuckles> con mia madre ogni volta ci ci ci informiamo: "Ma hai trovato le olive? No, ma in che mercato le hai trovate? Ah, no, bene". Ehm, e allora io adesso sono andata l'ultima volta e mia mamma ha detto: "Perché non me l'hai detto, che me le compravi anche per me?" eh. <chuckles> Poi considera che sono i allora, i prezzi al mercato a parer mio sono un pochino più elevati, però li li giustificano ecc io se s sì, secondo me li giustificano perché
Mh. Eh, certo. È vero. Sì, sì, sì. <chuckles> Sì. Ah. <chuckles> <chuckles> Ho capito. Mh. Può essere. Certo. Eh, sì, anche perché magari avendo un po' meno clientela, perché, mhmm, so infatti ti volevo anche chiedere se hai notato se magari negli anni, appunto, questa clientela è diminuita sempre più e quindi ovviamente spiegherebbe un aumento del prezzo per far fronte, diciamo, a questo calo.

Allora, dimmi: vorrei un po' sapere da te qual è la tua esperienza con i mercati locali, se ce l'hai.
Allora, guarda, ehm, sì, i mercati locali, mhmm, li frequento non abitualmente, ecco. Però, magari, per dei prodotti particolari, ehm, mi piace andare e e visitarli. Considera che quand'ero piccolina ehm, io ho un bellissimo di ricordo, mhmm, tipo con con mia nonna andavamo nei mercatini per andare a scegliere direttamente, ehm, i prodotti. Poi lei <exhales> ogni volta, doveva insegnarti qualcosa, ecco. Lei, quando faceva qualcosa, ti doveva spiegare il motivo sì. Sì, sì, sì. Quindi si anda si prendeva la nostra borsa di tela, si prendeva poi, noi, anche il nostro carrettino, m ehm, praticamente quelle quelle sportine, quei mhmm, quei trasportini con le rotelle
Mh. Ah. Mh-mh. Ah, cap Ah, dimmi. Sì. Mh-mh. Ah <chuckles> Bello però. Okay. Sì. Certo. Sì, sì. immancabile. <chuckles>
<chuckles> Sì, per mhmm, tipo per <chuckles> le vecchiette ecco brutto a dirsi; però a noi serviva tantissimo perché stipavamo dentro direttamente tutte le cose che noi andavamo a comprare, sì. Prima tappa la verdura, perché era un po' quella che ci impiegavi un po' più di tempo, quindi mia nonna la selezionava, la la guardava su più banconi e poi alla fine la sceglieva. Delle volte prendevamo il pesce- perché a mia nonna piaceva moltissimo il pesce- e infine si passava anche al bancone del formaggio. Ehm, e Si. Sì, sì. Ma sai perché si passava sempre dal bancone del formaggio? Perché c'era sempre l'assaggino; quindi c'era la possibilità di, ehm, ricevere il quadratino di pecorino, piuttosto che di ase di asiago, <giggles> quindi era spettecola spettacolare. Poi anche un'altra cosa bella dei mercati era che tu, tra i vari panc banconi, passavi e sentivi il profumo di basilico, dei pomodori, piuttosto che quello della rosticceria che prepara sì.
Mh-mh. Eh, infatti, sì. Sì, sì, ho capito. Mh-mh. Certo Mh-mh. Ah, bene. Ah! Quindi insomma, un giro completo di tutte le bancarel che c'erano. Mh-mh. Ah, okay. <chuckles> Mh-mh. Certo. Eh, beh, sì ci sta. Si. Ah, beh, chiaro. È proprio u uno stimolo unico il mercato, praticamente, cioè sia olfattivo che anche visivo, comunque vedere anche tutti i prodotti, insomma, ha un bell'impatto.
Certo, era era era proprio una gioia sia per gli occhi che, poi, per il palato, ecco.
Eh certo. E voi di solito quando andavate? Mattina? Pomeriggio? Quanto stavate lì?
La mattina la mattina prestissimo. Con mia nonna le sveglie erano sempre prestissimo. Potevi scordartelo di dormire. Assolutamente, si, si, si. Sì.
Ah. <chuckles> Immagino. Okay, in quel caso lì. E come funzionava? Che tu già dormivi da lei così andavate insieme?